はい。あの、結構、まあ、人間なので、結構、まあ、楽しいこともあり、ねえ、嫌なこともあるっていうのはもう、人生だと思うんですけど、ええ、ね、結構若ければ若いほど、まあ、嫌なね、自分の、こう、望ましくない状況に陥りやすいことも多いと思うんですよね。うん。なんか、ん、嫌な思い出で、なんか、うん、今の自分にこう影響してるみたいなことってあります？
はい。 うんうん。 うんうん、ええええ。はいはい。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 はい。はい。 うんうん。うんうん。あ、はいはい。ええええ。うんうん。うんうん。うんうん。ええええ。ううん。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
うーん。 おお、そうですね、確かに。ん。 うーん。 うん。 ですね。うん。うん。うーん。 うーん、うーん。 うーん、ですよね。 うんうんうん。確かに。確か うん。 うん。 あ、いんくそうですね。うーん。 ですよね。うーん。いや、でもね、分かります。あの、私もね、嫌な過去の、ほんとに、まあまあ、最近といえば、最近なんですけど まあ、嫌な上司がいたんですよね、その仕事場で。で、ちょっと、うーん、ハラスメント的ことも口にしつつ、で、へ初めはそんなに、あの、気にしないでいたんですけだんだんそれが積み重なって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
で、あの、うん、あの、すごい体に、あ、蕁麻疹とかがあの、ストレスだったんでしょうね。ああ、で、気づかずに、まあ、あたし、もともと湿疹とかが出るタイプだったので、なんか、湿疹みたいな感じかなと思ってたら、もう痒みが止まらなくなって。そう、そうやって、そうなんです。はい。そうね、ちょっと体が悲鳴上げてたんですかね。それで、あの、まあ、それがね、上司のせいだともちょっと気づかずに、で、結局でもあまりにもその上司が、こう、なんですかね、しなんか、執拗なやり方でこう、うん、陰険な方法でこう、攻めてくるので、で、結局もう私その仕事をもう辞めると、主人に言って辞めたんですよね。で、今から考えると、確かにそれで、しばらくのうちは、まあ、蕁麻疹もまだ少し出てたんですけど、今全く、そういえば、蕁麻疹出ないって思って。あ、やっぱり、あのせいで、じうん、蕁麻疹が出てたんだと思って。
ああ、もう相当ストレスじゃないですか。もう、それは。うんうんうん。 うんうんうんうんうん。うんうん。うんうん。ええええ。 あああ、そうなんだ。もう体がサイレレン出してんね。もうまさしく。うんうん。うん。うんうん。 うんうん。 ええええええ。はいはい。うんうん。うんうん。 うん。 うん。ああ、なああ、なるほどなるほど。うんうんうんうん。うん。うううん。はいはい。うんうん。はいはい。 うん。ううん。うんうん。うんうん。はいはい。うんうん。 うんうん。うんうんうんうんうん。 はいはい。いや、うん。体は敏感だから、出ちゃうよね。うんうんうん。うん。はい。
そうなんですよね。それで、あの、今から考えると、やっぱりそれもちょっとトラウマで、あの、トラウマになってたんだって、今わかるんですけど、その時にあった同じようなことが起こると、あの、すごいなんか、めっちゃ嫌な気分になったりするんですよね。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
うんうん。ああ、分かるな。なんか、はいはいはいはい。うんうん。うん。ううん。うんうん。うんうん。うんうんうんうん。うんうんうん。うん、ううん。
そう。それで、その方に、まあ、よく考えてでみれば、<clears throat> まあ、上司なんで、すごい耐えてた部分もあると思うんですけど、まあ、それが度を過ぎて自分の体に、あ、不調が出てしまうほどストレスを感じてたかも。で、ね、で、ほんとは、あの、仕事内容はすごく好きだったので、続けたかったんですけど、うん。でもまあまあ、しょうがないですよね、上司って選べないので。うーん。で、うーん。あの、うーん、やっぱりそういう嫌な思い出があると、あの、うん、そういうこと、もう避けたいって思う気持ちが自然に出てきたりとか
うんうん。 ええええええ。はいはいはいはい。うーんうーん。 はいはい。ああ、あ、うんうん、ううんうん。はい。 うんうん。う、ん、う。そうよね、うんうん、確かに確かに。 うん。うんうん。 うん、ええええ。はい。 うんうんうん。 はいはいはいはい。うん。うんうん。
そう、でなんか、うん、同じ職種に就きたくても、なんか、その時のことが蘇ったりとかして、ちょっと戸惑いう、とかもあって、たしそうですね、なんで、まあ、今はまあ、そんなに、あの、ね、考えることも無くなりましたけど、やっぱり、うーん、そういうのがあるとね、今、ちょっとやっぱ、トラウマになるっていう意味では、ちょっと恐れてしまってるとこもあるのかなって、あります。なんかね、人のあれが関係して、まあ、なんかあります？具体的になんかこんなことをされてて、嫌だったっていう思い出とか。
うーん。 うんうん。 うんうん。うんうん。 うんうん。 うん。うんうん。 うん、ええええええええ。はいはいはい。え、へえ。 はい。ええ。はい。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
うん。 ああああ。 ねえ。 うん。 うん。ああ、そっか。 ええええ。うーん。 うん。 うわ、きつい。うん。 ですね。 うん。うん。そうですね。 あ、確かに、うん。 うーん。 うん。 うん。 ああ、そっか。 ええ。 ああ、なるほどね。もう自分で勝手に工夫してやる、びゃい、みたいな。うう、わあ。うわ。うん。うん。 うん。うんうんうん。 ううんうん。 う、わあ、とりあえずもう、プレッシャーは与えるけど、みたいな。ええ。 うん、うん。 うん。うん。 うんうん。 うんうん。 うん。 うん。 うんうんうん。ええええ、もう。 ああ、ん、あ、ええ？
結果でそう、逆なの、逆なできなかったっていう結果を出してくれれば、俺は会社に言いやすいって言うんですよ。
ああ。 で。 うん。 ああ、なるほどね。そういうあ、逆パターンというか、なんか逆をついて
うん。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 そう、っていうけ言われたんですよ。「え、それって」ってあの、「じゃあ」あの、「出来ないからってやらん」あの、「出来ませんでしたでいいんですか？」って言って、「それは駄目」だって言うんですよ。
ええ、でも ね。 うんうん。 <chuckles> それは個人の成績にはなると。出来なかったことが。
ん。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
いやいやいやいや。 ああ。 うん。 うん。 へえ。 うんうん。 ええええ。 うんうんうんうん。 おえ、じゃ あ、じゃないんだって思いますよね。臨機応変じゃないじゃないっていうね。ええ。
そう、うん。うん、そう。で、私たちが査定に関わる評価が下がってもいいけど、この、部署の評価は、あの、部長の評価だから、そこは下げて欲しくないんですよ、でも。
うん。うん。 うん。 ああ、もう自分かめっちゃ自分勝手ですね。うん。ああ。
うん。 そうなんですよ。で、自分から意見も出さないし。うん、だし
うんうん。提案ぐらいしてくれてもいいのに、それも出さない。うわ。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
はいはん。 うんうん。 うーん、それはちょっとね。ああ。 うん。 うん。 そうですね。 うんうんうんうん。 うーん。 ああ、なるほどね。 まあ、部下のせいにしたいっていうとこなんでしょうね。まあ、それって普通は部下を守るための上司なのに、まあ、おうんうん。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
そうなんですよ。そこ、私も、上司って部下を守るために、会社と戦うための位置にいて欲しいよねっていう期待。ええ、まあ、期待してるこっちの問題なのかもしれないんですけど、なんかそうだとしたら
うんうんうん。 そうですね、うんうんうん。 いや、それでも、ま、いい上司とは言えないっていうのも確かですね。その、やっぱり、いい上司って部下を想って、まあ、鼓舞して、それで、まあ、成績を上げていくっていうのが、まあ、理想ですよね。で、プレッシャー与えるだけ与えて、なんかこう、でも自分のやることはやらず。
いい。 ううーん、そう。うんうんうん、うん、うん。 うんうんうん。そうですよ、そこはね。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
で、結果マイナスになったのは部下のせい、みたいな。わ、さいく。
そう。なんか私は、やっぱりそこは本来であれば、あの、あ、部長が会社と交渉して、今こういう状況下の中で目標を、あの、達成することが出来ない。だから、まあ、達成ああ、まあ、この数字を、達成することは出来ないかもしれないけど、こういう方法でやっていけば維持することは出来るかもしれないっていうことを、会社の、まあ、その上の人たちを説得して、で、あの、方向転換少しさせてくれっていうようなことを取り付けて、で、我が部署に対して、あの、「ここまでの譲歩を受けたから、おお、私たちはできることをやっていこう」って。で、「この中でできることはこういうことだと思うんだけど、他に意見ないか」って言って、やっていくべきだなと思うんだけど。
うん。 うん。 うんうん。 うんうんうん。 そうですよね。 うんうん。 そうですね。 うんうん。 ええ。 うんうんうん。いや、ほんとにその通りですね。でも、もしかして思ったのは、その、部長もめっちゃ上から理不尽なプレッシャーを与えられてるとかはあるんですね。
うん。 うんうんうん。 ええええ。全く私はそれは思わなかった。んんそれはうん、そう、うん。そう、なんかね、その人は、あの、営業叩きで成り上がった人だから、なんかね、負けず嫌いなんですよ。すごく。で、自分の、あの、数字を落とすとか、そういうことはすごく嫌がる人なんですよ。うん。
あ、そうなんですか。それはうん、どういったあれですなんですか うん。 ふーん、そっか。ああ、はいはいはいはい、うーん。 はあ、そっか、もうまず自分のプライドなんですね、その営業成績が、ああ。
そう。そうそう。えトップ営業マンだった人だったから、 そういうこだわりがあって、なんかね。そうそう。そうなんですよね。うんうん。
ああ、そっか。プライドにかけて、もう下げられないって。で、トップ営業マンであれても、いい上司になるとは限らないですからね、これは。うんうんうん。ね。確かにもしかして押しが強くて営業向きだとか、そういうのはあるかもしれないけど、必ずしもそれが、部長とそれ全く違いますからね。あのうんうん、で、部下のことを思いやってあげるとか、そういうのも、ね、出来ないかもしんないし。
そうよ、そこね。うん、うん。 うんうん。んううんうん。うううん。 うううん。うん。 違いますね。うん、うん。 そうですね。だってもう結局、その部下が働きやすい環境を整えて、やる気を出さして、その部下たちが頑張ってくれれば、自分の数字になるのに、逆のことしてっから、何やってんだろうとか思って。うん。
うんうん。 え、 そうですね、うん。ああ、そうですよね。確かに、プレッシャーだけ与えて、ん何だったら部下つぶしじゃないけど、ね、成績悪かそしたら自分にも戻ってくるのに。ああ、分かってないですね、その方。うんうん。
うんうんうん。 あ、そうなのね。うんうん。うん。 ええええ。うん、ほんとに。だからもうほんとすごく嫌な経験したなって、すあの時はすごいストレスでしたね。うんうん。もう、すあの時はリモートワーク、うもあの、可能だったので、まあ、みんな結構空気読みながらリモートワークを入れたり入れなかったりとかして、なんか上手くやってたんですけど、私は徹底としてリモートワークにしました。
うん、それはうん、どういう風に乗り越えられたんですか？そういううん。 うん。うんうんうん。 うん。 うんうん。 ああ、そ うん。ああ、そうですね。そっか。
もうその方に会わない環境を作って、うん、で。
うんうんうんうん。うん。でで、ま、そのうち、ま、お仕事辞められたりとか、変えられたりとかっていうことってことですか？うんうんうん。
はい。うんん、はい。あ、そうですね、最終的にはその会社を辞めたんですけどね。うんうんうん。うん。
うんうんうん。うんうんうん。まあ、ね、そのお仕事まあ、その嫌な上司ってね、いるので、でもかと言ってもうね、その仕事にあんまり固執をしすぎるとやっぱり、まいま、私みたいに、この、体にストレスが出ちゃう場合もありますし、なんで、まあ、うん、人生の中でいろ嫌なことはあっても、まあ、臨機応変に対応していかなきゃいけないなってちょっと思いますね。そのうんうん。あの、ポジティブに変えられることってね、難しいんですよね。まあ、例えば今の状況とかも、あの、上司変えることなんか絶対出来ないじゃないですか。私の場合もそうですけど。
うんうん。うんうん。ええ。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 ええ。 うんうん。 うんうん、うん。 うん。 そうですね。うん、もうほんとに。 うん。 うんうん、うんうんうん。 うううんうん、そうそうそうね。うううん。うん。うん、うん。
さあ、ただ、まあ、その中で学ぶこともあるし。で、あまりにも固執しなければ済むことって言ったら変ですけど。
うんうん。うんうん。うん、うんうん。 そうですね。うーん。まあ、そううん、うん、うんうん。
うん。なんで私は、うん、あんまり、あのね、体がやっぱり資本なので、あの、うん、体に支障が出たらもうやっぱり、やめた方がいい状況なんだっていうことを自分でね
うんうん、うん。 うんうん。そうね。 うん。うん。そうね、私も逃げるが勝ちだなとは思いますね。うん。
あ、そうですね。あのあのね、その問題に立ち向かっていくことも大切なんですけど、でも、逃げるのも、あの、ひとつの手だなっていうのを私はそれで、うん、学びました。で、どうしても自分で出来ない状況ってありますので、うん。
うん、うん、うん。うんうんうん。 ううんうん。そうそうですね、私もそう思います。うん、うん。 うんうん。出ますよね、なんかもう一日中そんなこと考えてるだけでもイライラしちゃうしね。うんうん。うんうん。
あ、ですね。そうです。生活にものすごくこう、影響しちゃうじゃないですか、あすね、ストレスって。ね、ああ、そうですね。でも、上手い具合にバランスを取りながら、あの、うん、そういった状況に付き合えていくように、うん、出来るのがほんとは一番理想ですよね。うん。ですね。はい、ありがとうございました。はい。
そうですよ。そうそう、なんか ええ。うんうん。うんうん。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 そうですね、まさしくそうですね。あ、はい。はい。ありがとうございました。